Eee, ya böyle bir güvensizlik oldu aramızda. Aslında hani, eee, yakın zamanda, ııı, çok yakın zamanda olduğu için yani bunu dün dün öğrendik. O yüzden, ııı, daha konuşma fırsatı bulamadım ama, eee, mesela ben kesin yüzle yüzleşen bir insanım. Eee, o yüzden onu, eee, yüzleştiğimde hani, eee, belli bir diyalog var kafamda yani kendi kendi kendime böyle kurdum. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi ben, emm, yani o konularda hani yüzleşmeyi tercih ettiğim için, e, diyalog da bir şekilde kafamda kuruluyor. Eee, ve şöyle bir şey aslında onun hani, eee, aramızdaki yaş farkından dolayı da, eee, ona, ımm, yani onun bir şeyleri telafi edeceğine emin olurdum. Eee, çünkü ailede dediğin gibi bu affetmek, unutmak konuları, eee, yani kan bağın olduğu için aslında, ımm, bir kere kesip atmayı tercih ettiğin zaman bence başka bir geri dönüşü yok onun. Eee, o yüzden her her seferinde ben, ııı, ailemden olduğu için şans veririm yani hani ben, eee, eğer, eee, şey pozisyonundaysam. Hı hı.
Evet, güzel. <chuckles> Kurdun bir de yani. Evet. Evet. Ya tahmin ettiğim cevap. Yani gerçekten tahmin ettiğim cevap. Ya çünkü şöyle bir şey var. Tamam. Gene söylüyorum. Gelir geçer insanlara her şeyi yapabilirsin. Yani unutursun, bırakırsın vs. Eee, mesela, ııı, ne bileyim şehir değiştirirsin dersin ki artık gözüm de görmüyor tamam bitti mesela. Var mı böyle şehir ülke değiştirdikten sonra artık miladın doldu dediğin birileri mesela?
<chuckles> Tabii, tabii ki. Aynen. Hı hı. Evet. Eee, mesela o, eee, lise zamanındaki yakın arkadaşım hani en son ben işte ara k ııı, araya mesafe koymuştum. Sonra onun hani affetmediğini gördüm ve, eee, onun affetmediğini burada bu arada kaba bir yerden gördüm aslında hani bu sefer de ben ona, eee, küsebilirim hani güya yani küsmek kelimesini kullanmam gerekirse öyle bir yere geldi. Evet aynen, <chuckles> böyle atışıyor ama on yıl arayla falan.. <chuckles>
A! <chuckles> Sıra bende. <giggles> <chuckles> Yani mesaj attım i o şey diye böyle hani bir se mesela altı ayda bir düşünsene.
Yani. Eee. Hı hı. Evet evet. Gittikçe kötüleşme, gittikçe zaman aralıyor ve yaşlanıyorsun. <chuckles>
Olabilir yani. Ayn aynen, <giggles> kesinlikle bastonla birbirinize mesaj attığını düşünsene.
Elli s Aynen. Evet. 50 sene önce şöyle olmuştu falan diye, ta <chuckles> fi tarihine gidiyor.. <chuckles>
<chuckles> Sonra ikiniz de ikiniz de alzheimer olup neden kavga ettiğinizi unutuyormuşsunuz çok güzel olur bence.
<chuckles> <laughs> Olabilir eğer birbirimizi unutmazsak. Emm. Eee, a, mesela orada hani, eee, aslında biraz da kaba bir yerden bir şey gördüğüm için, ııı, şimdi mesela yurt dışında olduğumdan dolayı o defter benim için kapandı yani.
E, yani. Evet olabilir.